Siguro, feeling ko emotionally, ha, kasi sabi ko nga, 'di ba wala naman akong tinutulong do'n, kumakain lang naman ako. Pero, ah, napapagod ako, pagod na pagod yung katawang lupa ko. Hindi ko alam, ah, siguro, ah, emotion oo, emotionally, ah, pagod ako tapos sumasabay na lang siguro yung katawan ko, ganiyan. Pero 'yon nga, wala naman kasi akong kinapaguran kung 'di kumain. <chuckles> So, 'yon.
Katawan lupa. Mm. Mm. Okey, gets 'no. So, s talagang ano yata ano, introvert talaga yata 'no, yung tipong madali talagang mapagod, nade-drain ka kapag, ah, may ganiyang gathering 'no. Eh, mas comfortable ka ba talaga sa maliit na grupo? Halimbawa, may social gathering, nabanggit mo na big family kayo, 'di ba? Ah, sa mga gatherings ninyo, sino kasama mo do'n? Sino ba yung mga ka-close mo? Ilan lang sila?
Mm. Oo. Mm. Ah, yung husband ko, tsaka yung dalawang kids ko. So, 'yon. Tsaka mas komportable nga ako sa ano, sa maliliit talaga na grupo. Oo, 'di ba, s 'yon lang talaga, kasi hindi na ako sanay makipag oo, hindi ako sanay makipaghalubilo. Marami akong kaibigan, pero hindi ako gano'n na, nakikisalamuha na sa kanila, tapos
<chuckles> Ang liit, ah. Mm, 'yon lang talaga. Mm, hindi ikaw yung ano, ibig sabihin, hindi ikaw yung parang alpha-alpha nila? Ikaw yung sumusunod kumbaga, gano'n?
Hindi. Ako din yung sinusunod nila pero hindi ano Oo, nag-a-adjust sila sa'kin. Pero hindi rin ako gano'n kasi ka-talkative. Pero siguro sa mga komportableng tao na nakakasama ko, medyo medyo dumadaldal. Talagang sa mga social gathering lang akong nadadali. Alam mo, itong ma-share ko lang, ha, itong kasal ko, alam mo ba 30 person lang ang invited, <chuckles> kasi sa sobrang ano ko, sa sobrang ano, mm.
Ay, nag-aadjust sila sa'yo? Mm. Mm. <laughs> Pero okey lang 'yan, ah. Napakaano, ah, intimate 'no, ta's talagang ano 'yon, hinandpicked mo talaga yung guest.
Oo, yung mga ano lang talaga, yung mga kakilala ko lang talaga. Kasi sabi ko nga, nagkatalo nga kami ng mommy ko diyan kasi, ah, malaki nga yung family niya, 'di ba? So, 10 silang magkakapatid. Tapos siyempre, may mga hindi ako nain oo, so hindi may mga hindi ako na-invite na mga tita ko, ganiyan. Eh, sabi ko, "Mama, hindi ko naman ka-close, eh. Pano'ng alangan naman ang bisita ko, hindi ko naman kilala, hindi ko naman alam pa'no kausapin." Mga gano'ng pag-iisip ba, tapos nagkaroon kami ng medyo kaunting alitan na kesyo wala daw akong, ah, respeto sa mga matatanda, may mga gano'ng bagay ba. Sabi ko, oo, Sabi ko, "Ay mommy ako ang ikakasal," mm. Sab sabi ko, "Ako ang ikakasal, eh. Ang hirap naman na ang bisita ko hindi ko kilala." So 'yon yung ano ko. Sabi ko, "Mommy kung ano lang talaga yung mga kaibigan ko, na ka-close ko, ganiyan yung komportable akong kasama, 'yon lang talaga yung, ah, gusto kong nando'n sa kasal ko at sana irespeto." 'Yon naman yung nangyari.
Mm. Grabe, 10. <chuckles> Mm. Mm. Gano'n. Na alam mo ano, mm. Oo.